آمم صراحة أنا باعمل الاتنين، يعني ما عنديش مشكلة إن أنا إن أنا أ أب أبقى باعمل shopping في المحلات لإني باتبسط <chuckles> وباقعد بقى أجرّب حاجات كتير وكده، آآ وبرضه ما بيبقاش عندي مشكلة خالص إن أنا أطلبها أونلاين لو لقيت عليها ريفيوهات كويسة، يعني ده برضه ما يعني باحس إنه عادي بيحسسني إن أنا آه، إن أنا أشتري عادي أونلاين.
أوكي، اهم حلو أوي. إمم إمم فأنتِ عادي يعني مش هتفرِق معاكِ سواء أونلاين بحيث إن ممكن الأونلاين ما ما تكونيش شايفة الخامة كويس، أو لمّا تيجي ممكن تتصدمي فيها بس يعني أنتِ مش فارق معاكِ النقطة دي يعني عادي ممكن ت ت تتعايشي مع الاتنين. طَب أنتِ في العادي بتكوني حاطة ميزانية مُحددة لللبس اللي أنتِ بتشتريه بشكل شهري مثلًا والّا الموضوع بيكون مفتوح معاكِ ما لهوش limit؟
بالضبط يالّا. آه لأ بصراحة الموضوع مفتوح أوي، يعني عادي ده أو ده أو ده ما فرِقتش معايا خالص، آمم بس في شهور يمكن باحتاج أطُلب يعني أنتِ عارفة طبعًا بداية موسم أو كده باشتري بقى يمكن حاجات أكتر آآ و آمم ومثلًا في شهر 11 لما كان في آآ الblack friday وكده قعدت أشتري حاجات كتيرة برضه عشان الأوفرات، بس غير كده لا ما ما عندي يعني لأ الدنيا مفتوحة أوي، في شهور ممكن أشتري كتير، في شهور ممكن ما أشتريش خالص ف
أوي بزيادة يعني. اهم. أكيد. آه اهم. اهم إمم إمم، أيوه فاهماكِ. طيب يعني كده كده بمّا إنِك ما فيش limit وأنتِ عادي ما بتفضّليش نوع معين من الشرا سواء أونلاين أو إن أنتِ تنزِلي بقى تروحي المكان ذات نفسه وتختاري لِبس، طبعًا ده بالتالي ممكن يفتح قِدامك الباب ال ال أو المشكلة اللي إن أنتِ أساسًا بتكلميني عشانها وهي إن إن أنتِ ممكن بتشتري بكميات كبيرة جدًا آآ أو بتشتري لِبس كتير، لمُجرد الإعجاب إن أنتِ فعلًا أُعجبتِ بقطعة ما، آآ وبالتالي بيسبب لِك المشكلة الأ ال الرئيسية وهي إن أنتِ بتحسي إن أنتِ عندِك لِبس كتير بس مش عارفة تطقميهم إزاي على بعض.
إمم. آه. بالضبط.
طيب آآ أنتِ هل آآ مثلًا آآ في نطاقِك يعني أُسرتِك أو أصحابِك آآ شافوا إن أنتِ مثلًا ت يعني ال التصرُف ده بيصدُر منِك كتير أو أ حسوا إن أنتِ بتصرفي كتير جدًا فنصحوكِ مثلًا إن أنتِ "حاولي تقنّني الموضوع شوية، تمسكي إيدِك شوية."، يعني هل تلقيتِ أي دعم مثلًا من الناس اللي حواليكِ بحيث إن أنتِ آآ يعني تقللي شوية من الموضوع أو إن هُم حتى يساعدوكِ إن أنتِ تختاري آآ لبسِك يعني ب ب ب بطريقة يعني محدودة شوية؟